Bạn ơi, đợt này ấy mình thực sự là mình không có thể duy trì được cái thói quen ngủ đúng giờ được. Mình biết á ừ, tại vì nói chung á là đợt này thì mình cũng rất là bận với công việc đi. Mà nói thật với bạn á, là mình cũng biết ấy là đôi khi là ngủ quá muộn ấy, ngủ giờ giấc nó linh tinh, nó rất là hại cơ thể. Nhiều khi là mình thức dậy ấy, xong cũng cảm thấy rất là uể oải với cả mệt mỏi. Đó, nhưng mà mình cũng không biết phải làm sao nữa. Tại vì nhiều khi ấy, có những cái công việc mà mình bắt buộc mình phải tăng ca này, xong mình cũng phải làm đêm, với cả á mình lại có một cái thói quen rất là hay dùng điện thoại với cái máy tính trước rồi đi ngủ này. Nhiều khi là cũng chỉ định có dùng có 15-30 phút thôi, đấy, nhưng mà cứ lướt, lướt, lướt xong rồi lướt mãi, cuối cùng là, gọi là, có khi rồi có hôm tận 1:00-2:00 sáng mình mới ngủ ấy bạn. Nên là á mình cảm thấy là nó cũng ngủ nó cũng rất là, kiểu, tệ ấy, cái thói quen này nó cũng không có hề tốt đâu. Thế nên á mình cũng đang chưa biết làm cách nào ấy để có thể mà duy trì được cái thói quen mà ngủ cho đúng giờ á bạn.
Sao đấy bạn? Làm sao vậy? Ồ! Mình hiểu rồi nè. Ôi, trễ quá vậy? Đúng rồi. Ừm, rồi, nghe bạn kể mình cũng hình dung ra được vấn đề của bạn rồi. Bạn không thể nào duy trì thói quen ngủ của mình đúng giờ, đúng hông? Mình rất là đồng cảm với bạn nha. Thật ra cái chuyện mà khó ngủ bây giờ với lại tuổi như tụi mình tụi mình đó cũng thường phổ biến lắm, cho nên bạn đừng có lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết trơn, có mình ở bên cạnh bạn rồi nè. Mà không biết á bạn ơi, cái thời gian mà bạn đi ngủ á và thức dậy á, nó có thường cố định hông? Và khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ nha?
Ừm. Ừm. <laughs> Ồ, bạn ơi, cái giờ giấc gọi là đi ngủ với cả thức dậy của mình á, nó linh ta linh tinh lắm, mỗi ngày nó một khác luôn. Ừ, nói chung là thì mình thì vẫn phải, gọi là, thức dậy ở buổi sáng đi, thì nhiều khi là mình cũng rất là cố gắng mình dậy sớm rồi mình tập thể dục. Nhưng mà có những hôm mình lười á, thì có khi là tầm sát tầm tầm 7:00-7:30 thì mình mới bắt đầu mình dậy để mình chuẩn bị đi làm thôi. Còn mấy nói về, gọi là, cái giờ ngủ của mình đi, thì thật sự á, nó là một cái sự hỗn loạn. Có những cái hôm ấy, mình sẽ ngủ được tầm khoảng 11:00 tối là mình đi ngủ rồi, nhưng mà có những cái ngày khác á, có khi là 1:00-2:00 sáng mình mới đi ngủ, có hôm là ba, bốn giờ sáng ấy, và có ừ, và có những cái ngày ấy, có khi là mình thức xuyên đêm luôn xong rồi mình sáng dậy là mình đi làm luôn ấy.
Vậy hả? Ừm. Ờ. Ồ. Trễ nhiều ha, trễ nhiều đó! Ừ, vậy luôn á hả? Tính ra cái việc, a, mà bạn ngủ cái giờ giấc nó cũng, ơ, không có theo cái quy định, hoặc là cũng không có theo một cái giờ mà nó đã cố định ngay ngay trước đó đâu. Mà bạn ơi cho mình hỏi cái là cái việc mà bạn đi ngủ đúng giờ đó thì cái điều gì thường ngăn cản bạn nha? Lúc nãy bạn nói là do công việc, hoặc là có thể là do mình đói bụng quá, mình thức dậy cái mình ăn, mình ăn xong rồi mình cảm giác mình hông muốn đi ngủ nữa, rồi lại kéo dài thời gian ra, hoặc thậm chí là bạn đang lo lắng cho mối quan hệ của bạn hoặc là công việc sao? Bạn có gặp trường huống nào nè?
Ừm. <laughs> À, nói chung á là chủ yếu thì mình vẫn thấy là do công việc đi. Nhiều khi là có những cái thứ nó rất là gấp ấy, thì mình bắt buộc mình phải làm đêm, mình phải tăng ca để mình ngồi lại làm. Với cả bên cạnh đấy á, nhiều khi, gọi là, mình, kiểu là, mình cảm thấy ấy cả một ngày rồi, lúc nào mình cũng phải cắm đầu mà mình làm việc rồi, thế nên là mình cũng muốn có dành thời gian cho bản thân ấy. Và mình lướt điện thoại v nhiều khi là mình rất rất là lâu đi, lướt có khi 3-4 tiếng cùng một lúc. Tại vì lúc đấy á mình cảm giác là tại vì mình mất thời gian cho công việc rồi mà, bây giờ mình muốn, gọi là, dành thời gian thêm cho bản thân. Đấy, nhưng mà nói chung là tại vì lướt điện thoại các thứ, ánh sáng xanh này, xong bao dung cái gọi những nội dung, kiểu, video, bài viết nó ở trên mạng nó cứ, gọi là, quá là nhiều thông tin để, gọi là, tiếp thu vào đầu đi. Thế là cuối cùng coi như là mình cũng không để ý gì đến giờ giấc đi ngủ, mình cứ thế là mình lướt thôi.
Ờ. Ừm. Mình hiểu nè. À, rồi, cho mình hỏi tiếp là, à, bạn có khó ngủ hông? Và trước khi đi ngủ đó rồi bạn có sử dụng, à, trà hay là cà phê hay là chất kích thích gì hông?
À, đối với mình ấy thì mình cũng không có sử dụng cái chất kích thích gì. Tại vì nếu mà những cái hồi trước đây ấy, thì mình là một cái đứa rất là dễ ngủ, mình cứ, gọi là, đặt lưng lên giường một lúc là mình sẽ, gọi là, vào giấc được luôn. Đấy, nhưng mà đợt này thì mình cũng cảm thấy là chắc là có khi một phần ấy là mình cũng, gọi là, dùng mạng xã hội, dùng điện thoại các thứ nhiều hơn, những cái ánh sang sáng sáng sáng xanh đấy ấy, nó cũng làm cho mình rất là đau đầu, rất là, kiểu, nhức mắt. Với cả thêm vào đó á, mình thì cũng không có dùng trà, cà phê hay mấy chất kích thích gì, nhưng mà đúng là mình có hay uống trà sữa á bạn, thì mình cũng không biết là liệu nó có ảnh hưởng gì đến cái thói quen giấc ngủ của mình không?
Ừm, ừm. À, rồi, rồi, nghe bạn kể á cũng, a, tính ra là cái vấn đề này nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của bạn hiện tại luôn. Mà không biết là nó chỉ, ờ, gần đây thôi hay hay hay là cái tình trạng này nó đã kéo dài trong bao lâu rồi ha ha ha bạn?
Ờ, cái tình trạng này ấy thì nó cũng kéo dài tầm khoảng, gọi là, 2-3 tháng nay rồi á bạn. Mình nghĩ là cũng một thời gian nó tương đối là lâu đi, tại vì mình cũng ừ, đấy, nói chung là cũng cũng mệt, các thứ nó cũng rất là bận mà, thì mình cũng, gọi là, phải đành chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình quá thế nên là mình cũng rất là lo.
Khá lâu đó. Ừm, bản thân của bạn á cũng nhìn nhận được á là cái tình trạng, cái thói quen đi ngủ của bạn hông đúng giờ. Nhiều khi cái giấc ngủ á bạn thức khuya quá, hoặc là thậm thậm chí là bạn thức nguyên đêm luôn nè, bạn cũng nhận biết được điều đó. Thế thì bạn có cái phương pháp nào tạm thời mà bạn đã từng áp dụng chưa?
À, nói chung là mình cũng có thử một số những cái biện pháp, kiểu, giống như là mình sẽ bật một cái nhạc nó rất là nhẹ này, nhạc thiền này, hoặc là những cái nhạc thiên nhiên ấy. Mình nghe thấy những cái nhạc đấy nó rất là du dương, nó khiến cho mình, gọi là, dễ vào giấc ngủ hơn. Với cả nhiều khi thì mình thấy mọi người cũng bảo là cũng nên hạn chế những cái đồ uống kiểu nó rất là ngọt hay là có trà như kiểu trà sữa, thế nên là đợt này thì mình cũng đang cố gắng rất là cắt giảm và mình cũng thay trà sữa bằng nước ầm. Đó, nhưng mà mình thấy là nó cũng, gọi là, nó cũng chỉ một phần nào đấy nó giúp ích thôi, chứ còn cái giờ giấc đi ngủ của mình ấy thì nó vẫn rất là linh tinh.
Đúng rồi. Ừm, hồi nãy giờ mình chia sẻ nghe bạn chia sẻ như vậy đó, mình cũng hiểu được cái vấn đề rồi nha, mà bạn yên tâm đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết nè, à, mình sẽ đưa ra vài gợi ý nè, xem coi bạn thấy là có phù hợp với bạn, cái mình áp dụng nha. Đầu tiên á, là bây giờ á, mình, ờ, xem xét mình cố định cái khoảng ngủ của mình đi bạn. Trước đây á, có thể là do ờ, một hai khoảng thời gian đó mình tập trung giải quyết công việc thì mình giải quyết xong ổn thỏa đi, có thể là mình ngủ trễ chút xíu, nhưng mà sau khi công việc nó đã xong, nó đã ổn thỏa rồi, nó đi lại cái, ờ, ừm, ban đầu rồi đó, thì bây giờ mình đặt cái mục cái lịch giờ ngủ và thức của mình cố định luôn. Chẳng hạn như bây giờ á 10:00 mình đi ngủ và sáng thức dậy là 5:00 mình thức dậy, ví dụ như vậy, thì á bạn phải xác định là mình sẽ làm được nè, đưa ra cái mục tiêu nhỏ như vậy luôn. Thậm chí là trong một tuần 7 ngày thì mình hông có cần phải hoàn thành hết 7 ngày là cái việc đi ngủ sớm đâu, mà mình có thể là 3 ngày, 3 ngày mình cố gắng mình đi ngủ sớm bằng cái cách là, à, mình đặt báo thức, mình đặt cái giờ hẹn trên điện thoại của mình luôn, hoặc là đặt báo thức vào buổi sáng luôn. Có nghĩa là đến giờ điện thoại mình nó reng reng lên như vậy, là mình đang bấm điện thoại xong rồi mình vô hình chung mình nói, à, giờ đi ngủ rồi, thế là mình tự động mình bỏ điện thoại qua một bên, rồi mình chuẩn bị sẵn sàng cho cái quyết định đi ngủ. Rồi chẳng hạn như là mình đi, ờ, rửa mặt đánh răng, thậm chí là mình nên đi rửa chân, mình ngâm chân bằng nước ấm, ừm, cũng có thể là bằng cái ly nước ấm giống như lúc nãy bạn nói như vậy đó. Bên cạnh đó thì cái không gian của cái giường mình rất là quan trọng luôn nha. Nhiều khi á không gian nó bề bộn, đồ đạc để ngổn ngang thì mình cảm giác mình không thoải mái, cho nên là mình dành ra khoảng 5-10 phút gì đó mình sắp xếp cho nó gọn gàng lại, mình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ thì á mình cảm thấy là, ừ, thoải mái hơn, cái nhìn mình thoải mái rồi thì mình đi vào giấc ngủ cũng dễ hơn nữa. Rồi á bạn nói là bạn tiếp xúc với điện thoại nhiều quá, thì bây giờ mình bây giờ cái khoảng thời gian là mình bấm điện thoại đương nhiên là bấm rồi, nhưng mà mình chia ra, à, công việc của của mình giải quyết xong rồi, dành thời gian cho điện thoại là khoảng bao nhiêu tiếng thôi, rồi đến đó cái điện thoại mình nó reng lên báo hiệu là, à, mình dừng rồi. Có thể là 1, 2 bữa bạn sẽ không có quen đâu, nhưng mà về lâu về dài mình sẽ hình thành một cái thói quen đó, và khi mà cái điện thoại mình nó reo chuông lên vậy, tự động mình bỏ cái điện thoại sang một bên, mình làm những chuyện khác. Ví dụ như bạn nghe nhạc nhẹ nè, ý là mình thiền, mình hít thở sâu hoặc là mình có thể đọc một cái quyển sách mà mình yêu thích trước khi đi ngủ, nó cũng là một cái thói quen rất là tốt, mà giúp cho mình đi vào cái giấc ngủ tốt hơn mà cũng đúng giờ nữa. Cũng có thể là không có thể nào mà 10:00 đi ngủ liền được đâu, ví dụ như khoảng 80% thời gian là được rồi, có thể là đi sớm hơn 10 phút, hoặc là trễ hơn 5 phút, 10 phút gì đó cũng được. Yêu cầu ban đầu á mình giữ đúng cái thời hạn, ờ, mình đi ngủ tầm khoảng giờ đó, như vậy là mình cũng đã thành công rồi. Mà đặc biệt nha, mình cho mình á cái khoản thưởng đi, chẳng hạn như là trong một tuần mình 3 ngày mà mình đã làm được khoảng thời gian là mình đi ngủ đúng cái khoảng giờ như vậy rồi, mình tự thưởng cho bản thân của mình đi, chẳng hạn như là mình mua cái món đồ mình yêu thích, đó, rồi mình đi chơi với bạn bè hoặc là đi cà phê gì đó trong những ngày cuối tuần. Đấy, như vậy thì cũng giúp cho tâm trạng của mình thoải mái hơn và mình cũng có động lực hơn nữa nè. Bạn thấy như như vậy bạn có thực hiện được hông?
Ừm, mình nghe Ừm. Ừm, hợp lý đó. <laughs> Đúng rồi á. Cũng được đó. <laughs> Mình cũng nghĩ vậy. Ừm, được đó. Ừm, mình thấy những cách mà bạn đưa ra á, nó cũng rất là hợp lý và rất là dễ thực hiện thôi. Như bạn nói á, nhiều khi tại vì mình cũng không có đặt một cái giới hạn cho bản thân á, mình cứ nghĩ là, ơ, bây giờ, gọi là, tối rồi thì đi ngủ thôi, chứ mình cũng không có đòi cụ thể ra là, kiểu, cái giờ nào thì mình bắt buộc là mình phải đi ngủ, thế thì mình nghĩ nó cũng là một cái rào cản khá là lớn. Đấy, nhưng mà bây giờ như bạn nói này, mình có thể đặt báo thức này, kiểu, nhiều khi nó lúc, kiểu, mình, gọi là, mình lướt điện thoại các thứ đi, mình cũng có gì mình quên bẵng luôn, mình cũng chả nhớ là mình phải đi ngủ đâu. Nhưng bây giờ nhớ, mình có cái báo thức đấy rồi, nó kêu chuông một cái là mình biết là, ồ, cái giờ này thì mình phải ngủ, giờ kia thì mình phải thức dậy, thì như thế thì mình cũng thấy là nó giống như một cái lời nhắc hẹn hàng ngày ấy ạ. À, nói chung thì cũng đúng như bạn nói thôi, có khi là cái thời gian đầu ấy, tại vì mình cứ quen cái nếp sống nó cứ hơi là buông thả, nó hơi, gọi, tự do quá, thì mình cũng chưa quen được đâu. Nhưng mà mình cũng cố gắng có thể là bây giờ mình đặt báo thức lúc, kiểu, tầm, à, 11:00 đi, thì có thể là tầm 11:10-11:15 này, mình bắt đầu lên giường và bánh bắt đầu đi ngủ ấy, thì nói chung là, kiểu, dần dần khi mà mình quen rồi á, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ thực hiện được cái thói quen này nó khá là dễ hơn thôi. Đấy với cả như bạn, kiểu, chia sẻ thêm ấy, cũng có rất là nhiều những cái hoạt động khác mình có thể thử như, kiểu, thay đổi không gian sống hay là thực hiện những cái thói quen, kiểu, lành mạnh hơn một chút, như, kiểu, tập thể dục hay là đọc sách thì mình nghĩ á là những cái điều đấy thì nó cũng rất là giúp ích cho bản thân mình này. Với cả thêm vào đó á, là mình cũng hạn chế được bớt cái điện thoại đi, điện thoại thì cũng toàn ánh sáng xanh thôi, cứ dủng suốt ấy thì chắc chắn là hại sức khỏe và cũng bị khó ngủ hơn này.
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi. Xác luôn. Đúng rồi đó, mình định nói vấn đề này. Khi mà mình sử dụng điện thoại nhiều quá á thì cái ánh sáng của điện thoại nó dễ làm cho mình nó có cái môi trường không có hợp lý, và mình cảm giác như mình khó chịu chút xíu khi mình nhắm mắt lại, trong đầu mình nó sẽ có ánh sáng nó hiện lên, ừm, như thế thì mình cũng khó để vào giấc ngủ hơn. Thay vào đó thì mình á dừng bấm điện thoại khoảng, à, 30 phút hoặc là 45 phút trước khi mình ngủ, thì cũng tạo cho mình á thích nghi lại cái trạng thái ngay từ ban đầu, cảm giác như là, à, cái trạng cái trạng thái nghỉ ngơi bắt đầu rồi nha, rồi bắt đầu nằm lên giường mình suy nghĩ từ những cái điều tích cực, hoặc là mình nhớ lại những cái ngày hôm nay mình đã làm cái gì một cách nó nhẹ nhàng thôi. Như vậy thì á, kiểu như, cái nghi thức đi ngủ này nó cũng dễ dàng mình thực hiện nữa. Và ngày một, ngày hai có thể là mình làm được rồi, những cái lần sau mình sẽ hoàn thành trong nguyên ngày luôn, trong nguyên tuần luôn, như vậy thì mình điều chỉnh như vậy nó cũng hợp lý luôn.
Ra là vậy. Ừm, được đấy! Ờ, mình thấy như thế nó cũng rất là ô kê luôn. Đấy, nói chung là cái điện thoại á, bây giờ thì nhiều thứ nó cám dỗ lắm, mình nghĩ là giống như bạn nói á, mình cũng phải bớt bớt nó đi và mình thử những cái khác ấy. Thì mình nghĩ là nó cũng, ừ, những cái ánh sáng xanh thế chắc chắn là không có tốt đâu, ảnh hưởng rất là nhiều đến giấc ngủ. Thì nói chung á là cũng phải hạn chế các thứ để, gọi là, điều chỉnh sao cho cái lịch ngủ của mình nó được lành mạnh hơn thôi.
Đúng rồi. Ừm, thật ra là như vầy nè bạn, nếu mà bạn cảm thấy mình khó thực hiện quá, mình khó duy trì thói quen ngủ đúng giờ quá, bây giờ nhờ những người bạn đồng nghiệp của bạn đó, chắc chắn là cũng sẽ có người gặp vấn đề cũng gần gần giống như bạn thôi, thì mình rủ những bạn người đó đó, ừm, cùng, à, làm chung với mình. Chẳng hạn như là tan giờ xong rồi cùng nhau luyện tập thể dục nè, đấy, đi bộ cùng nhau, rồi chia sẻ những cái này cái kia, mình cũng hạn chế được cái khoảng thời gian mình sử dụng điện thoại nữa. Rồi ví dụ như bây giờ, à, anh nè chị em của mình, ờ, ba mẹ của mình ăn cơm xong cái mình rủ là đi tản bộ đi, hoặc là tập yoga chung, thì cái người này tập yoga chung như vậy thì mình có thời gian mình nói chuyện, mình chia sẻ, mình bộc bạch tâm sự như vậy, thì cái khoảng thời gian sử dụng điện thoại nó cũng ít đi nè. Và cũng như là nhắc nhở nhau đó bạn, ví dụ như có người bạn đồng hành chung với bạn nhắc nhở: "À, tới giờ đi ngủ rồi nha! Chúng ta cùng nhau đi ngủ nha!" thì mình cũng có động lực nữa.
À, cái này cũng đúng này. Hợp lý đó! Ừm, mình thấy cái này nó cũng đúng đúng ha. Tại vì nhiều khi á, gọi là, ở chung một mình với bản thân mình thôi, thì mình cũng không có ai kiểm soát, không có ai giám sát cả, thế nên là cái kỷ luật nó hơi buông lỏng, chứ mà bây giờ á, mình cũng biết rất là nhiều những người bạn đồng nghiệp của mình á, cũng, gọi là, lao đầu vào công việc đi, thế nên là nhiều khi họ cũng rất là mất ngủ với cái tình trạng các thứ ngủ của họ ấy, nó cũng rất là linh tinh. Thế như bạn nói này bạn có thể, gọi là, rủ họ và mời họ có thể thực hiện cùng với mình, thì lúc đấy á, khi mà có một người thực hiện cùng ấy thì cũng phải có cái lòng tự trọng á, cũng phải biết làm cho đúng giờ ấy, chứ, gọi là, đi đã rủ họ đi rồi xong cuối cùng làm linh ta linh tinh thì nó cũng rất là không hay. À, mình thấy cái cách này cũng rất là hay và hợp lý ha, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên hữu ích này nhé! Mình nghĩ là những cái cách này cũng rất là dễ để thực hiện thôi, và mình sẽ cố gắng thử để, gọi là, cải thiện được cái thói quen ngủ của mình nha.
Đúng rồi. Đúng luôn. Ừm, hợp lý đó bạn. Ừm. Mình rất là vui khi được giúp bạn nha! Xin chào bạn!
Ừm.